Cuộc sống ngày nay nha, phải nói là phát triển rất là nhanh luôn, mọi thứ nó trở nên hiện đại hơn và đôi khi á, những cái truyền thống nó hơi bị lu mờ xuống. Vậy thì theo bạn nha, mình phải làm thế nào để mà có thể cân bằng giữa cái việc, ờ, mình giữ được cái, a, nét truyền thống nè, nhưng mà vẫn h là là giữ được cái sự phát triển của cái thời hiện đại này? Bạn có cái tình huống nào cụ thể khi mà lựa chọn một cách làm hiện đại mà vẫn giữ được truyền thống hông?
Thực tế mà nói là để mà giữ cân bằng được giữa hiện đại và truyền thống á, thì thực sự á, là cái câu chuyện mà mình nhắc đến tết ưm, tiếp theo đây á, thì nó là một cái câu chuyện vẫn thường gặp nè, đó là cái câu chuyện để mà tổ chức một cái lễ cưới. Thực sự như cái câu chuyện của mình ngày xưa khi mà mình ở quê đó, mình thì dân là dân miền Tây, mà ngày xưa á, thì khi mà người dân miền Tây họ tổ chức 1 cái đám cưới á, thì đó là cái thời điểm á, là coi như là, à, toàn bộ cả xóm sẽ cùng nhau quay quần lại để giúp cho cái nhà mà có hỉ sự đó họ sẽ chuẩn bị đám cưới. Ờ, có nghĩa là, à, ví dụ như là đàn ông trai tráng đi, thì họ sẽ đi, ơ, ơ, cắt chuối, cắt dừa hay là cắt những cái buồng đủng đỉnh để mà kết thành cái hàng rào hay là cái cổng chào đám cưới.
Ừm. Ừ. Ừm, nói sao đâu? Ừm, ừm. Như nào bạn? Ồ! Ô, nghe vui vậy! Ừm. Ừm. À! Là tự làm luôn ha bạn, chứ hông phải đi mướn, a, giống như là bây giờ đó ha? Ừm, hưm.
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, là hầu như là hoàn toàn là làm thủ công cả, rồi, à, bà con trong xóm sẽ, ơ, cho nhau mượn bàn, ghế, ờ, kể cả những cái tấm khăn trải bàn, đó, để cho cái người chủ tiệc cưới á họ, à, đãi tiệc trong cái ngày đám cưới đó. Còn với những cái cô, dì hay là những bạn nữ á, thì sẽ phụ với nhau để mà chuẩn bị cho cái phần mà nấu nướng thức ăn, thì đó là một cái truyền thống, một cái nét của dân miền Tây ngày xưa. Và bây giờ á, thì, à, thực sự là bây giờ là khá là hiếm, không còn nhiều cái đám cưới mà tổ chức và giữ được cái, gọi là, cái nét đó nữa, thiệt sự mà nói như vầy.
Ừm. Ừm. Ừm, nghe thú vị đó! Ừm. Ưm, vậy hả bạn? Thế thì bây giờ là không biết là một cái đám cưới miền Tây bây giờ nó sẽ diễn ra như thế nào? Những cái như là tết, cổng cưới nè, hay là cùng nấu đám tiệc, nó nó sẽ thay đổi sang cái hình thức làm sao?